Ciao, buonasera.
Ciao, ciao. Buonasera, come stai?
Tutto okay, spero altrettanto. Ascolta, volevo chiederti di p di parlare di di di passatempi, soprattutto a fine giornata. In particolare, tu come ti rilassi dopo una giornata stressante? Quali sono ne ne
Sì. Sì, sì. Sì, guarda, dipende un po' da come mi sento fisicamente e da che tipo di stress ho avuto. Ti spiego, perché se magari ho avuto uno stress fisico in cui sono an dovuto andare in giro tutto il giorno, magari mi mi poggio un attimo e sto, che ne so, al computer, ehm, piuttosto che ascoltarmi un po' di musica
Mh, sì. Ti Mh, mh, mh. Certo, certo.
se invece, magari, ho so' stato più seduto f ehm, giornata lavorativa, ma sto seduto tutto il giorno, me ne vado a fare una corsetta, o una nuotata.
Mh-mh. Esatto, ti serve l'opposto. Certo, certo.
Mi serve scaricare, sì. Te invece?
Mah guarda, mhmm, dipende anche lì, mhmm, anche per me vale un po' il il tuo stesso discorso, quindi dal tipo di stress. Uhm, fondamentalmente, spesso e volentieri la stanchez mi si accumula stanchezza a fine giornata un po' dell'uno e un po' dell'altro, un po' fisica, un po', soprattutto, mentale. Se sono troppo stanca, mi abbrutisco sul divano e guardo una serie con qualcosa da mangiare, <chuckles> se il livello di abbrutimento è eccessivo. Se invece non sono ancora, mhmm, così abbrutita, allora magari esco, faccio una passeggiata, cerco di fare un po' di sport, faccio qualcosa di costruttivo, sì, sì, sì, quindi tutto dipende
E Ah-ah. Ah-ah. Ah-ah. Sì. Eh, certo. Ci sta. <chuckles> Eh lo snack! <laughs> <clears throat> Eh. Eh, eh, eh, eh. Eh, eh. Anche la passeggiata ci sta, eh, in effetti. La passeggiata ev a volte, me la me la concedo anche a metà giornata, proprio, p appunto, per non stare seduto tutto il giorno, sai, al pozzo della pausa pranzo, passeggiatina. Ehm, com co come dicevi te, poi l'abbrutimento sul divano, porta poi a una cena e poi un altro abbrutimento spesso, almeno a me. <chuckles>
Sì. Mh-mh. Sì, sì. Mh, mh, mh, mh, mh. <chuckles> Sì, sì, sì. Ehm sì, quello dipende poi dalla settimana lavorati dipende da tante cose. Magari anche io, per esempio, al momento sono bloccata in un lavoro un po' frustrante e non mi piace, di conseguenza spesso questo, come niente altro, ti toglie la voglia di di essere produttivo. Sì, sì, sì, sì. Però, la sì.
Ah-ah. Eh. Eh, eh, eh. Incide molto. Sì. Sì, sì, sì. Però ho p ho no ho ho notato che poi, magari, anche fa ehm, sforzandosi un po' a fare attività fisica, ti porta quell'energia che pensavi non avere, ch'ave quando finisci, sai che quelle endorfine, no?
Questa cosa è vera, sì, questa cosa è vera, quando poi ti etti a fare attività trovi energie che non pensavi di avere e riesci a diciamo, a a scappare da questo mood, a tirarti fuori.
Sì, e ti è come se scaricandoti, ti ricarichi un po', dai, dormi anche meglio dopo. Non so, è strano questo questa com è una 'na combinazione un po' strana perché comunque te sei stanco, e vorresti veramente Però a volte, il le i l'appoggiarsi troppo porta ancora meno energia.
Sì. Mh-mh. Sì, sì, è vero, a volte bisogna combattere bisogna combattere lo stress con il movimento. Io ho di buono che comunque, mhmm, ho il mare vicino casa quindi, mhmm, le passeggiate, se voglio, sono anche belle, nel senso che cammino sul lungomare, ehm, poi poco dopo, alla fine del lungomare, parte anche una riserva una riserva orientata, <sucks teeth> di conseguenza sì, sì, sì. Quest diciamo, la la bellezza non manca, diciamo me in una un tratto
Ah, ecco, ecco. Ah-ah. Ah-ah. Ah! Che bello, che bello! Eh, ce l'ho anch'io il mare vicino, però uo mi inizia a essere un po' troppo caldo adesso, soffro un po' il caldo, quindi andare sotto il sole forse devo provare con un cappellino, provare a coprirmi almeno la testa.
Mh. No, no, no! Ma infatti, io prima delle 6 di questi tempi non esco mai! Cioè, al tramonto, perché altrimenti aiuto! <chuckles> No, no, no. Altro che! Il doppio dello stress. <chuckles>
Eh. Ah, ecco, ecco anche te, eh anche te. Eh, eh, eh, sì. Eh, eh, eh, è è diventato mamma mia. Esatto, esatto. E mi dicevi che però fai anche delle altre cose pe' rilassarti, fai tipo crei cose? Disegni? Non lo so, fai cose con le mani?
No, no, io non non creo, diciam mhmm, poi alme fino a questo momento non ho non ho non posso vantare creazioni, però mi piace molto il giardinaggio. È un modo in cui
Ah. Okay, non sei una creativa. Ah-ah. Ah, vedi! Vabbè, ehm, io comunque sì inte in quello comunque cose che fai, ecco, pratiche con le mani, vedi? Eh, eh, eh.
Sì, sì, sì, in questo senso sì, adoro il giardinaggio e appena ho un attimo sono subito fuori in veranda a controllare le mie piantine, a togliere il secco, dare acqua, vedere la nuova fioritura. Sì, sì.
Vedi? Okay. Eh, ah vedi, vedi? E e c'hai il pollice verde?
Mah sì, sì penso dopo diversi anni di averlo acquisito, fondamentalmente. Purtroppo, ho l'ho acquisito sulla pelle delle piante nel senso che, all'inizio ci sono state sì, <chuckles> ci sono state delle vittime, però n cioè, ehm, ho i ho imparato facendo fondamentalmente. Ho imparato facendo, osservandole.
Eh, beh, beh! <chuckles> Qualcuno deve <chuckles> deve soffrire. Ho capito, e c'hai de Ehm quindi una veranda, tipo un terrazzo o c'è un giardinetto come
Allora, purtroppo non ho terra, questo no, anche se mi piacerebbe avere un piccolo pezzo di terreno da coltivare, magari un domani. Però ho una una veranda spaziosa, ho una terrazza bella grande, ho un prospetto camminabile, quindi ho spazio per coltivare questa passione.
Ah-ah. Okay. Ah-ah. Okay, okay. Ah, ah. Quindi è eh, eh, eh. Hai provato anche a fare tipo ortaggi da mangiare o solo piante, diciamo?
Mh-mh. Ho provato a fare gli ortaggi, ho fatto le fragole e le patate in passato, ehm, l'unica cosa, che mi dispiace che poi la fragola è morcia, poi io mhmm, tendo a prendere piante che sono perenni, perché non <chuckles>
Ah-ah. Mh, mh. Ah, okay. Ah, ah, okay. Per quelle dopo quando coltivi è finita il discorso, eh? Eh, eh, eh.
E esatto, esatto. Non non riesco. Mi mi spiace poi a dovermene separare, quindi <chuckles>
E eh no, capisco, capisco, perché poi ci hai messo tutto il tuo impegno, le hai viste crescere, le hai fatte no? E Ah, ah, ecco, ecco, ec quello è top. Ah, ah, ah, ah. Poi cucini anche? Le usi per cucinare? Eh, eh.
Sì, sì, infatti. Comunque tengo le aromatiche, tipo basilico, salvia e rosmarino, origano. Sì, ah, ah, ah. Sì, sì, sì, sì, eh, per lo meno, sai, le spezie sono le mie. Non sarà tanto, ma è s pur sempre qualcosa. <chuckles>
Eh beh beh, assolutamente, assolutamente in questi mondo poi di di, uhm, di plastica, di questi supermercati che la roba non sa di niente, anche le spezie.
Mh, <tsk> eh, è vero, è vero. Tu invece hai qualche attività diciamo di creativa, manuale?
Di che Eh, di crafting, guarda, io mi pe ora ho un po' smesso, però facevo tipo, mhmm, mente con il sal mi piaceva fare dei piccoli progetti di elettronica, ecco, per semplificare la la la questione, qui quindi sì, anche col saldatore, sai, mi costruivo le cosine, eh, in genere
Ah, bello! Mh. Bellino qualcosa di cui vai particolarmente fiero, tra quello che hai realizzato?
Ma guarda, un bell'amplificatore a valvole per cuffie, che era proprio un bell'oggetto, che poi dopo sì, sì, ma è carino anche perché poi c'era il legno, c'erano c'era insom tante cose, tante cose seguendo ovviamente dei progetti, eh, non è che me li creavo da zero io.
Eh, mica male. Mhmm. E vabbè, eh, certo, è normale. Mh.
Però sì, anche trovo che comunque quando lavori con le mani, anche quello ti vai in quel tunnel che ti rilassa, un po' ti isoli, no?
Sì, sì, sì, una gran soddisfazione, sì, sì. <inhales> Stacchi un attimo anche dai pensieri, che a volte possono esserci, dispiaceri, <sighs> piccoli e grandi quotidiani. Eh, sì.
Quindi. Sì, sì, è carino, è carino. Eh, sì. Sì, sì, sì. Assolutamente, assolutamente. E poi c'ho da da da da nerd, quale sono, un un serverino, sai un computer, su cui faccio dei progetti, magari un po ecco, ora non ti sto ad annoiare, comunque di informatica. Ehm, e quindi cose un po un po' così, sai un po un po' fuori da uhm, dal comune, in cui tengo insomma u un server, diciamo su cui ah, ecco, ecc ecco ecco, quindi sono, e esperimenti digitali, diciamo così, dai, eh? Ci sono anche quelli, e sai, anche quella una forma di di di relax.
<chuckles> No, no, no, no, no, no e perché annoiare? Mh, mh, mh, mh. <chuckles> Bello, bello, io c'ho il mio compagno è così, il creatore nerd in casa è lui, il <chuckles> il tecnologico. <chuckles> Bello, bello. <chuckles> Certo, di creazione, di relax, assolutamente sì. Ti piace, non non so, hai menzionato il fatto che sei nerd, giochi ai videogiochi, qualcosa? Ah.
Sì, guarda la sera, dopo cena, a volte quando si riesce, con i miei amici un po' sparsi per il globo, ehm, se troviamo un paio d'ore per giocare online, proviamo a fare quella cosa lì. Ci troviamo su Discord, infatti ecco, una delle cose che ti volevo dire, anche quello per staccare un attimo dalla routine. Eh, sì. Te fai videogame? Ti piace, o solo il tuo compagno?
Mh-mh. Ah. Okay. Mh. Okay, okay, okay, okay. Ehm, <sighs> io in buona sostanza son rimasta un'affezionata dei giochi vintage. Ormai sì, si può dire che sono vintage, sì. Non non riesco più eh, mi piacciono molto gli RPG, i giochi di ruolo, uhm, vecchio stampo.
Ah, bello, bello, bello. Alla Mario Bros. Ah, ah, belli, belli. Ah, ne ho fatti tanti anch'io di quelli, eh? Di uhm, tipo che ne so alla Baldur's Gate?
Mh, mh, mh, mh. Tanto, mi piacciono, eh <sucks teeth> Eh, no, no, mhmm, sto parlando di cose tipo Legend of Legaia, Legend of Dragoon, per dirti il tipo è Final Fantasy, anche se Final Fantasy è quello che mi piace di meno. Mi piacciono titoli meno conosciuti.
O o okay quindi J JE JR RPG.
P precisamente, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, proprio vecchio stile, vecchio stile che nessuno che nessuno di cui nessuno vuole più sentire parlare. A me a me piacciono quelli, sì, sì, sì, sì.
Okay, a turni. Combattimento a turni, ah, ah, ah, ah, ah <laughs> <chuckles> E te li fai ancora ogni tanto?
Sì, sì, c'ho i titoli più importanti ce li ho, ho un cognato nerd pure lui, che mi ha praticamente restaurato una vecchia PlayStation 2. Eh, sì, sì. <chuckles>
Ah. Eh. Ah wow, wow, fantastico, fantastico, qua anche quella è una bella escape, eh, ma è c un bell'isolarsi, è un bel rilassarsi. E e hai sentito parlare di Clair Obscur Expedition? Ah, eh eh, è è uscito da poco Allora sì, te lo dico perché, ehm, e anche se è uscito da poco, comunque è molto ricalcante di quelle di quei giochi lì. È uscito anche non so se il tuo ragazzo c'ha un PC o o gioca solo su console, perché è uscito anche ad esempio su Game Pass, che è una cosa che puoi provare anche gratuita o con un 1 € comunque, mhmm, è praticamente il il pass dell'Xbox della Microsoft. Ehm, e qui quindi c'è già incluso, quindi se volevi provarlo, uhm, te lo te lo eh, allora te lo ridico, dovrebbe essere, se non mi sbaglio, con un altro è Claire Obscure, Claire Obscure Expedition 33, dovrebbe essere questo qua. Che me lo sono messo da provare, perché ehm, secondo me guardatelo intanto su YouTube, se ti può piacere o meno, ehm, e se in caso te lo trovi anche sul Game Pass, te lo puoi provare tipo con 1 € fai il trial, te lo provi 1 mese senza problemi.
Mh, mh, mh. Sì. No, assolutamente. È anche questo un gioco di ruolo? Mh-mh. Ottimo. Okay. Mh-mh. Mi puoi ripetere il no il titolo del gioco? Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Okay, guarda, me lo segno proprio perché Tì. Mh. Mh, mh, mh. Ah, sì, sì, è capitato che facessimo facessimo delle prove così. Praticamente, be compravamo quasi una sorta di ma come posso definirlo? Una sorta di trailer del gioco stesso. Ne abbia ne abbiamo provato un paio così una demo, bravo, scusa.
Eh, eh. Ah, ah, okay. Una demo, ma o oppure era ah, ah, ecco. Ma, è okay, okay. Oppure magari sì, eh, ma che che con che console era scusami? O con PC?
Ma forse a ma forse con la b con la Play con la Play cin l'ultima Play.
Ah, okay, perché comunque anche la Play c'ha un sistema credo di ora io non so se c'è sulla Play perché non ho mai avuto la Play, quindi non lo so, però ecco prima di sp magari spenderti 70 €, magari sicuramente disp
No, no, no. C'è, c'è, perché ehm No, no, no, non erano grandi cifre, e erano, m piccole cifre, con le quali però, appunto, potevi provare una pi una piccolissima parte del gioco, e abbiamo
Eh-eh. Eh. Ah, okay, però okay, era sempre una demo comunque, non tutto il gioco. Okay, okay. Ah-ah. Okay, okay.
No, no, no, no, una piccola parte, appunto, e abbiamo provato un paio di giochi di ruolo che c'ho, uno era Octopas e l'altro non non mi ricordo come cavolo Se Sea of Stars, una cosa del gene e c'erano mh, mh, mh, mh.
Okay. Ah, ah, ah, okay, okay, quello l l'ho l'ho visto anch'io, l'ho visto anch'io. Beh, comunque ce n'è ce n'è tanti a turni carini, eh. I Divi i vari Divinity, li hai provati Do Divin Divinity Original Sin, cose del genere?
Esatto. Mhmm, ma no, ti dico proprio che invece ho pro io ho difficoltà a trovarli. <chuckles> A me piacciono le belle storie, mi piaccio tanto le belle storie, che non ce ne sono più tante in giro. <sucks teeth> Mh-mh.
Ah, ah, ah, ah. Eh, eh, eh, sì eh, eh, eh è vero, è vero, eh, comunque sì, andando avanti negli anni la storia, s uhm, guardano tanto i visuals e poi insomma c'è poca tanto fumo e poco arrost
Esatto, esatto. Mh, mh, mh. Proprio per questo sono appassionata di giochi vintage, perché allora c'erano storie belle e robuste. Chiaramente dico v li pers cioè la la grafica era fatta di quadratini e rombini, però. <chuckles>
Sì. Eh beh, eh beh, eh beh. Io guardati che che guarda son son talmente nerd, per farti capire, che ho ancora un televisore di quelli CRT a tubo catodico, dove a vol a ehm, sì, dove a volte proprio attacco io essendo nato negli anni '80, quindi sono un po' più più anzianetto di te, ehm ah ah bah, pensa ti facevo molto più giovane dal da più ragazza, giovane siamo dai ancora. <chuckles> E quindi anche te, insomma, hai visto il Super Nintendo e queste cose qua, Commodore 64, Amiga.
Ah, okay. <chuckles> Mh-mh. Vabbè, ma non di molto. Io sono dell'85, quindi vedi tu. Ah-ah. No, vabbè, la voce de <chuckles> E infatti. Sì, sì, ma ciò nonostante non ci sono rimasta altrettanto affezion sono rimasta più affezionata ai giochi della mia tarda adolescenza, chissà perché.
Ah, ah, ecco. Ah, ah vedi, vedi ogn ognuno c'ha i suoi momenti in cui c'ha comunque il suo sistema di riferimento a cui è più è più legato, no. E ehm, va un po' così per tutti, sì, sì. Ehm, beh, poi comunque quella macchina lì era, uhm PlayStation 2 è stata veramente tanta roba, eh. Io non ce l'ho mai avuta, ce l'avevano dei miei amici, ma insomma, ha fatto belle cose.
Eh sì. <chuckles> Sì, sì, sì. Io, uhm, più la Play 1, quasi tutti i miei giochi sono sulla Play 1; però poi praticamente è uscito un un gioco di ruolo m che mi è piaciuto tanto, molto, molto bello, che, mhmm, sono andata a vedermi praticamente come funzionava, ehm, i video su YouTube, allora, eccetera eccetera, e ho comprato la PlayStation 2 di seconda mano, però diversi anni dopo che ero, quindi già deprezzatissima.
Ah, ecco, ecco. Ah-ah. Ah-ah. Ah-ah. Ah-ah. Okay, okay. E quindi Silvia se sei nata di PlayStation, dai. La reg generazione PlayStation. Eh, eh, eh, eh. Perché comunque in effetti hai già quei 4-5 anni, più comunque più piccola di me, e già comunque ca dai, in quegli anni lì sai, si faceva presto a passare da una generazione all'altra, quindi ci sta, ci sta beni
Solo per questo gioco. <chuckles> Sì, sì, sì, io sì. <smacks lips> Ma sai io li ho provo cioè gliel'ho passata la fase dei giochi su su computer, da Pac-Man, mhmm, in su e in giù. Ehm, Al Aladdin, non so se hai mai giocato tipo con Prince of Persia quando era sul computer.
Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, certo, certo, sì, sì. Prince of Persia, che scherzi, eh. <chuckles>
Sì, sì, sì, l'ho passata, non non cioè quella fase l'ho passata tutta. Però poi mi mi sono bloccata il blocco è arrivato con la PlayStation.
Ah-ah. Eh, ma sai perché eh, ma perché comunque la PlayStation era al grande pubblico la pri il primo impatto con i giochi anche asiatici, che inve su PC ad esempio non avevi, quindi se a te, soprattutto che piace questa nicchia qua, ehm, hai trovato proprio il tuo il tuo mondo, no.
<clicks tongue> Esatto, è vero. Mh, mh, mh. Sì, sì, sì, sì, è così. Ehm, <exhales> poi come altro ah, dimmi, dimmi.
E invece poi hai parlato ecco velocemente che poi ci salutiamo, delle mi hai parlato anche di che cucini, lo vedi come un hobby o come un obbligo?
Sì. No, no, lo vedo come un hobby, quando ho il tempo mi piace mettermi dietro i fornelli, sì, sperimentare un po'. Però, è una cosa che faccio volentieri, ma devo avere il tempo e la serenità mentale, non sempre. <chuckles>
Ti piace ogni tan Ah. Ah-ah. Ecco, vero, farlo eh, farlo quella è una una cosa che farla dopo lavoro, se non hai tanto tempo, uhm, può diventare anche più stressante che altro, vero? Ehm.
Eh sì, assolutamente, infatti spesso sono preparazioni del fine settimana. Ma insomma, metodi vari ed eventuali per cercare di scrollarsi lo stress di dosso. <chuckles>
Ah-ah. Eh sì, qualcosa bisogna fare in questa vita sempre più, ehm, veloce. Eh sì, eh sì. Va bene, va bene. Grazie a te, grazie a te e fai una buona giornata e ci sentiamo a presto.
Frenetica. Eh sì, eh sì. Va bene, grazie mille per la conversazione. Altrettanto. Una buona serata. Ciao ciao.
Ciao ciao.